Hiç bir konuda tıkandın mı? Tıkandığında ne yaparsın? Bunlardan bahsedelim mi?
Evet, tabii. Emm, mesleğim gereği, eee -tasarımcıyım mesleğim gereği ara ara, eee, tıkandığım anlar, eee, yaratıcılık tıkanmaları yaşadığım anlar oluyor, oldu. Eee, bazen çıkması çok zor oluyor gerçekten ama, eee, genelde bulduğum bir, iii, yol şöyle; eee, eski yaptığım şeylere, emm, çocukluk, eee, not defterlerime falan bakmaya başlıyorum. Orada yaptığım, işte, a altı yedi yaşındayken çizdiğim şeyler, işte, on on iki yaşı şeyler gibi. Eee, ımm, oradan tekrar ilham bulup kendime tekrar güvenip, eee, devam etmeye bazen çalışıyorum. Bu, genelde beni, eee, ilerleten bir şey oluyor. Eee, bir de çok, ııı, küçüklüğümden beri günlük tutuyorum ve o günlüklere de hem yazıp hem de çiziyorum. Yine onları da açıp, karıştırıp biraz, oradan da ilham alıp, eee, tekrar akışa geri dönmeye çalışıyorum. Bu da bazen işe yarayabiliyor.
Evet. Anladım. Hı hı. A! Ne güzel. Hı hı. Hıı. Ne güzel. Çok güzel. Demek ki bu kadar her şeyi, eee, not alıyorsun. Gayet düzenli bir insansın. Tasarımcıyım, dedi
Asla değilim. <chuckles> Düzenli bir insan değilim ama not alıyorum. Evet. Not alırım. <chuckles>
Ama sürekli Ya, mesela çocukluğundan kalma şeylerin hâlâ durduğunu falan söyleyince, hani, bu şekilde insanda o tür bir izlenim, eee, oluşturuyor ister istemez.
Evet. Hı Eşyalarımı tutmayı seviyorum, evet. Biraz keşke biraz daha düzenli olsam ama eve eşyalarımı, eee, tutmayı seviyorum, ön özellikle önemli olan oyuncakları veya defterleri. Çok fazla taşındım hayatım boyunca ama çoğusunu hep, eee, her yere bir şekilde. Eee, annem dalga geçerdi hatta yani yük yapıyorum diye kendime çok fazla, hani, her yere taşıyormuşum gibi. Ama benim için ev hissi de biraz o şeylerle geliyordu, emm, o şekilde oldu.
Anladım. <chuckles> Çok güzel, çok güzel. Peki, eee, şey, hani, s taşındığın süreç, başka yerlere taşınmışsın. Nerelere taşındın, neler yaptın onlardan da bahsedelim mi?
Eee, tabii, üniversite okurken, eee, İstanbul'a gitmiştim. E, sonra bir yaklaşık 10 sene orada yaşadım. Sonrasında, eee, İngiltere'de bir süre yaşadım, Brighton'da. Sonra da, eee, Almanya'ya geldim, Berlin'e.
Hı hı. Evet. Nasıl, sevdin mi peki Almanya'yı? Senin için bıraktığı izlenimler neler?
Eee, yani A! Yani, yaratıcılığımı kesinlikle tıkıyor, genel olarak diyebilirim. Çok beni bes besleyen bir yer değil ama yine hakkını da yemeyeyim, parkları çok güzel. Yani, ben doğayı çok seviyorum. Eee, yine, böyle, rahatlamaya ihtiyacım olduğu zaman da, eee, parklara gidiyorum, evet, ya da, emm, eee, eğer brutal mimari seviyorsanız onun için de güzel, eee, olabiliyor. Eee, yaşadığım yer ve şeyi de, eee, biraz öyle yeşil ve, eee, betonun karışımı, eee, bir, emm, eee, şehir yapısı var. Almanya'da, yani, yaklaşık, evet, 7-8 senedir yaşıyorum. Sevmesem de alıştım, diyeyim. Yani, severek, eee, çok, ııı, aşırı hevesli olarak geldiğim bir yer değildi.
Neden? Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Peki. Peki, şunu söyledin konuşurken, yaratıcılığın tıkandığı bir yer. Neden yaratıcılığını tıkıyor senin?
Iıı, güneş yok. Güneş yok, biraz insanın, eee, motivasyonunu düşürebiliyor. Yani normal güneşli bir bir iklimde birazcık daha, yine, eee, pozitif kalıp, ııı, ya, herhangi bir şeyden, kuştan, böcekten ilham alabiliyorsunuz ama, eee, Almanya'da biraz, bazen, eee, zorlamanız gerekebilir. En azından benim için böyle. Yani, ben, eee, s sıcak iklimde büyümüş biri olduğum için, geldiğim için değişti. Yani, muhtemelen burada yaşayan, burada doğup büyüyen veya kuzey ülkelerinden insanlar benim gibi hissetmiyor olabilir.
Hı. <chuckles> Evet. Anladım. O olabilir, hı olabilir haklısın. Peki, şunu sormak isterim, tasarımcıyım dedin. Ne üzerine tasarım yapıyorsun? Bunlardan biraz konuşalım, hani, iii, tasarımcı olmayı nasıl seçtin? Bunlardan bahseder misin biraz?
Hı hı. Eee, tasarımcı olmayı, eee, aslında oyun oynarken karar verdim diyebilirim. Eee, bilgisayar oyunları oynuyordum, Sims vardı o zamanlar, eee, hâlâ var. Eee, orada oynarken, o karakte ve, işte, Paint'te falan, eee, böyle karakterler çiziyordum, işte, kız karakterler. Eee, saçları farklı, gözleri farklı, kıyafetleri farklı. Eee, moda tasarımı gibi mi olacak acaba derken sonra aslında oyunun içindeki şeyleri yapmak istediğimi, bu senaryoyu ve karakterleri tasarlamak istediğime karar verdim, oyun karakter tasarımcısı olmak istediğime. Eee, böylelikle, eee, bu işte, ııı, lise yılın, iii, ortaokul sonu, lise başı gibiydi. <swallows> Güzel sanatlara hazırlanmaya başladım. Zaten çizimi, resmi seviyordum yani bir şekilde. Eee, sonrasında, eee, tabii Türkiye'de o zaman oyun, aaa, eee, tasarım bölümleri yoktu hatta animasyon bölümü bile 2-3 taneydi. Eee, b eee, ben de, eee, endüstriyel tasarım okudum, yine pişman değilim, daha, eee, kapsamlı, başka tasarımın özüne dair daha çok bilgi öğrendim açıkçası kendi lisansımda. Ama, eee, mezun olduktan sonra da, ııı, animasyon, ııı, ajansına, aaa, işe girdim. Eee, anima animasyon öğrendim. Sonra bu biraz daha, bir adım daha beni yaklaştırdı oradaki hayalime. Tabii, bunlar olurken okulda aynı zamanda baskı sanatlarıyla ilgileniyordum. Taş baskı, kumaş, işte, boyama vs. gibi, bir yandan da elimi kullanıp, elimle oluşturduğum şeylerden de keyif alıyordum, hani, dijitaldense.
A! Hı hı. Hı hı. Anladım. A! Hı. A! Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, çok güzel, gerçekten güzel.
Yani, multidisipliner tasarımcıyım diye tanımlayabiliyorum kendimi, galiba.
Multidisipliner tasarımcı deyimini daha önce hiç duymadım, ne demek? Yani, hiçbir fikrim yok.
<chuckles> Multidisipline bağımlıyım. Yani, eee, elimle de çizi çalışıyorum, dijitalde de çalışıyorum. Fa farklı disiplinlerden beslenip üretim yapabiliyorum gibi.
Anladım, anladım, anladım. Şimdi şunu sormak isterim; yaratıcı bir insansın, tasarım yapmak gerçekten çok zor, eğer herhangi bir yaratıcılığın olmadığı sürece. Yani, s sık sık tıkandığın oluyordur. Iıı, Bununla başa çıkmak için neler yapıyorsun?
Evet. Hı hı. Yani, eğer bir ekip içindeysem aslında çok fazla tıkanma yaşamıyorum, çünkü orada belli bir sorumluluk vs. oluyor. Eee, ama, eee, kendim için bir şey ürettiğimde, kendi markam, kendi hayallerim, kendi istediğim bir şey üretmek istediğimde gerçekten, eee, hem kendimin en büyük eleştirmeni de olduğum için, bazen de tam bu vakti istediğim gibi veremediğim için, yani, mükemmeliyetçi olduğum için, eee, çok tıkanıyorum. Yani, gerçekten ay bazen yıl sürüyor tekrar oraya ilham gelip <tsk> uçurması. Emm, böyle, bu şekilde. Tam sorduğunu unuttum. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı. Olabilir. Bu bununla ilgili bununla Olabilir, olabilir. Ya, bununla ilgili ne gibi yöntemler izliyorsun tıkandığın zaman, hani, bu bu tip şeylerde?
Hıı. Evet. En başta belirttiğim gibi, ımm doğaya çıkarım, yürüyüş yaparım, eee, kendimle kalırım, müzik dinlerim. Beni, iii, bana ilham veren müzikleri önceden, emm, işte, yaptığım, çizdiğim şeylere biraz tekrar tekrar bakarım. Ya, başka normalde, işte, insanlar sosyal medyada veya, eee, internet başka insanların, emm, portfolyolarından da ilham alabiliyor ama ben, onu pek sevmiyorum. Oradan tabii ki eğer gördüğüm herhangi bir şey, yani, bi bir çok da enteresan bir kuş, doğada gördüğüm bir kuş veya bir, eee
Hı hı. Evet. Hı hı. Sen, özgünlük istiyorsun sanırım, doğru mu anlıyorum? Özgün özgünlüğe önem veriyo
Evet, özgünlük önemli benim için, aynen. Öbür türlü yapabilirim, yani, tekrar tekrar aynı şeyi. Eee, zaten binlerce aynısını gördüğümüz tasarımı yapmak, eee, bana çok yaratıcı gelmiyor ama evet, yani, eee, yapabilirim ama tabii ki, eee, kendi tıkanmamı açmak için bu mükemmeliyetçiliğimi ve üstten bakışımı biraz törpüledim çünkü çok yardımcı olmuyor, yani. Bir şey yapmak, o yapan düzenli yapan insanlara saygı duymak, eee, yani, ııı, basit de olsa yapabilmek büyük bir, ımm, ö özellik, meziyet. Eee, ya, onu onu geliştirmeye çalıştım daha çok, öyle söyleyeyim.
Evet, çok güzel. Ev Evet. Şimdi şöyle sorayım, eee, doğadan ilham aldın, doğaya çıkıyorsun, eski, iii, yaptıklarına bakıyorsun. Peki, bunların dışında, bununla başa çıkmak için, hani, tıkan tıkanman sürekli bir tıkandığını, ııı, varsayalım. Eee, bununla başa çıkmalık eee, çıkmak için uzun vadeli alışkanlıkların var mı ya da herhangi bir sınırların var mı? Böyle bir durum var mı senin için?
Hı hı. Hı hı. "Kendi kendimi yiyorum ya, kendi kendime eziyet ediyorum." falan diyormuşum. Eee, yok, açıkçası, yani, dediğim gibi, aklıma gelenler bunlar. Eee, durup ilhamın gelmesini bazen beklerim. Film izlerim ya da, işte, arkadaşlarım, tasarımcı olan diğer arkadaşlarımla vs. ile konuşurum. Onların yaptığı işlerden ilham almak isterim, yani, proje olarak, fikir olarak, ııı, bir şey olmasa da. Iıı, fikirleşirim insanlarla, biraz öyle öyle de çözebiliyorum, eee, tıkanmamı sanırım. Uzun süredir de yaşamıyorum galiba bu tıkanmayı.
<chuckles> Evet. Peki A, çok güzel. Eee, peki, şunu sormak isterim, beklediğini söyledin, tamam. Hani, 1 sene, eee, 1 sene falan da beklediğin olmuş ama mesela yetiştirmen gereken bir işin var. Eee, yani, son teslim tarihine çok yakınsın, tıkandın. Hemen 5 dakikada, böyle, işe yarayabilecek herhangi bir taktiğin var mı?
Hıh, evet. Evet. Hı hı. Hıı. Eee, evet, burada, eee, çok fazla olmuyor. Dediğim gibi, bir iş yapıyorsam, birine yapıyorsam ve bir proje, bir amaç içinse, eee, bu az önce şımarıklık gibi gördüğüm tıkanma pek gerçekleşmiyor, eee, ama böyle durumlarda da, eee, yine şöyle bir, iii, yöntem denemiştim, çalışmıştı: Çok bana çok basit gelen bir şeyi tekrar, tekrar, tekrar, tekrar yapmak, çizmek, tekrar, tekrar boyamak, keyif aldığım şeyi, o işten bir süre uzaklaşıp başka bir alakasız bir şeyle uğraşmak yani. Yine çizimle olabilir veya işte, bir süre uzaklaşmak, sonra tekrar geri gelmek hızlıca. Eee, genelde bu işi çözer, öyle anlık ve acil sıkışma anlarını çözmem gerekiyorsa.
Evet. <chuckles> Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Anladım. Bir de şunu sormak istiyorum, eee, biraz önce gene bahsettiğinden yola çıkarak, tamam, ilham aldığın belli başlı şeyler var. Peki bunların dışında, mesela, hani, nasıl anlatayım, bir kitap okusan kitaptan da ilham alıp böyle bir tasarım yapar mısın? Ya da hayal dünyanda bir şey varsa hayal dünyandan böyle çok tasarım, eee, düşüncesi çıkıyor mu ortaya?
Hı hı. Hı hı. Tabii. Kitaptaki tabii. Hımm. Gene doğa diyeceğim galiba ama doğadan en çok ilham alıyorum, ııı, hayvanlardan vs. İnsan ilişkileri, psikoloji gibi şeylerden çok ilham alırım. Eee, çocuklar, çocuklarla alakalı şeyler ve oyunlar yine ilham, ııı, sebeplerimden biridir ama kitap, dedin, ııı, kitaplardan evet, bazen, bazı okuduğum kitaplar, eee, yine eğer hani mental olarak beni, etkilediyse, zihnimi veya işte, karakterler çok derinse ve, eee, hoşsa onları gözümde canlandırıp oradan da etkilenebiliyorum, ııı, bir şeyler çizmeye başlayabiliyorum bazen, evet.
Evet. Hı hı. Anladım. Peki, senin biraz bu tasarımcılık serüvenini <chuckles> merak ediyorum işin aslı. Eee, mesela Almanya'ya taşındığını söyledin, eee, ç çok da sevmediğin, hani, kasvetli havasından dolayı belli. Peki, ııı, Almanya'ya gittiğinde ilk ne hissettin? Mesela tekrar tasarımcılık mı yaptın? Iıı, bu sürecin nasıl ilerledi?
Hı hı. <chuckles> Hı, evet. Evet. Zaten, eee, serbest çal tasarımcı olarak, ııı, ge başvurup gelmiştim ve ilk geldiğimde ağustos ayıydı. Yazın, eee, Almanya çok güzel <chuckles> çünkü, ya, ilkbaharda da çok güzel. Aslında sonbaharda da çok güzel, çok kısa bir dönemde çok soğuk ve, eee, hiç, yani, yağmur bile yağmadığı bir dönem oluyor. O dönemlerde ben biraz zorlanıyorum, eee, çünkü, hani, hiç güneş ışığı olmuyor, günün böyle 3 saat sürüyor gibi oluyor falan. Emm, eee, dediğim gibi ilk geldiğimde, emm, her şey çok güzeldi, parklar güzeldi, henüz pandemi olmamıştı vs. Sonra pandemi de oldu, biraz orada sıkıntı yaşadım. Eee, hâlâ tasarımcı olarak çalışıyorum, ya, evet. Eee, dijital tasarımcı olarak çalışıyorum, bazı şirketlere girdim. Eee, emm Animasyon ve ve e etkileşim tasarımı yapıyorum diyebilirim.
<chuckles> Anladım. Normal. Aslında sorma sormak istediğim şey şuydu, hani, ilk gittiğinde mesela şimdi tamamen farklı bir ortama giriyorsun. Farklı bir daha önce gittin mi bilmiyorum ama hani başka bir yere taşınıyorsun ve yaşıyorsun. O zamanlar mesela, <clears throat> eee, disipliner yönden de Almanya'nın, eee, çok sıkı olduğu söylenir. Hani, ne yaşadın o zamanlarda çalıştığın insanlarla, ortamla? Biraz onu merak ettim çünkü, eee, b kökten bir değişim bu.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, eee, dediğim gibi, ilk çal ilk yıllarımda, ilk 3-4 senemde serbest, yani, f freelance olarak çalışıyordum. Aaa, kendim çalışıyordum, kendi müşterilerimi buluyordum. O yüzden, böyle, daha çok sosyal ve kendi karar verdiğim, eee, bir, eee, iş ortamı vardı ve de aynı zamanda, eee, globalde bir, iii, sosyal sorumluluk projesine dâhildim, öyle oyalanıyordum. Iıı, çok büyük bir sıkıntı yaşamadım. Sonra işe girdiğimde de genelde multikültürel şirketlerdi. Herkes çok tatlıydı. Yani, genelde iyi insanlarla denk geldim. Eee, öyle büyük büyük bir şok yaşamadım. En büyük şokumu herhâlde pandemi başıma gelince yaşamış oldum. Yani, burada eee, tek başımaydım o zaman ve, eee, dönemedim de, çalışamadım da, öyle bir dönem oldu. Eee, ama geçti. Evet.
Anladım. Ne güzel. <chuckles> Evet. Anladım. Zor olmuştur. Hı hı. Zor olmuştur. Konuya dönecek olursak, mesela, sadece işin için değil de başka şeylerde, başka günlük yaşantında herhangi bir sorun olduğunda ve çözemediğinde, tıkandığında ne gibi yöntemlerin var günlük yaşantında?
Eee, ya, dikkat dağınıklığı teşhisim var. O yüzden, emm, bu, eee, küçük parçalara bölme, eee, işi halletmek için bunu deniyorum. Bu gerçekten bende çalışıyor. Aaa, ve, işte, eee, böyle, domates, Pomodoro yöntemi derler, işte, 25 dakika, 50 dakika vs. öyle, eee, bazı, emm, YouTube'da videolar var. Onları dinleyerek çalışmaya çalışıyorum. Tekrar, eee, yapmaya çalışıyorum. Eee, bir de, eee, s emm, sabah uyandığında, eee, aklına gelen her şeyi yazma, eee, yaratıcılığı aktive etmek için böyle bir metot denemiştim bir ara da, öyle bir şey olmuştu. Hı hı.
Hı hı. Hımm. İlginç. Güzelmiş. Ben sohbetinden çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum anlattığın bilgiler için.
Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Emm, umarım. Evet, s görüşmek üzere. Hoşça kal.
Görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Hoşça k